Olha até que não, viu. Foi aquela coisa não foi grave, digamos assim, mas sabe aquelas coisas que vão só acumulando, acumulando e explode?
Uhum. Sei, uhum.
Foi exatamente isso que aconteceu. Então, várias coisinhas, várias coisinhas, foi horrível e esse foi outro perrengue, porque eles não aceitaram muito bem o meu pedido de sair.
Ah, e como foi? Hum. <laughs> Uhum. Ah. Sério?
Não aceitaram.
Eles levaram, assim, para o pessoal, você acha?
Levaram para o pessoal. Ficaram, assim, extremamente chocados. Eh, mais o pai do que a mãe, porque o meu problema maior era a mãe, né, que é a minha chefe. Hã, a nossa comunicação não batia, tipo, eu sentia que ela tinha uma comunicação um pouquinho agressiva assim, sabe? E eu sou o contrário, sab Eu eu s é, eu sou bem tranquila, eu vou fazer de tudo para não ofender ninguém pra, sabe, não ser agressiva e tudo mais e ela parecia que era o contrário.
Uhum. Tá. Tá. Aham. Aham. Ah, entendi. Você já é mais Aham. Ela já queria ofender, já queria ser superior. E aí, não não deu certo, né, não deu match na na conversa de vocês. E aí, você viveu, assim, lembranças de um momento com ela que você você fala falava: "Meu Deus, que que eu estou vivendo aqui? que que eu por que que eu estou aqui assim?"
Então Sim. Exato. Não, não deu. Hum. Uhum. <laughs> Nossa, tenho lembranças demais, assim. História para contar para os meus netos eu eh, eu me sentia extremamente desconfortável, perto dela, então, assim, eh, eu me lembro de uma vez, por exemplo, que
Uhum. Certo.
eu fui pegar um capacete, eu estava procurando um capacete da criança, hã, para ir andar com ele de bicicleta. E eu estava conversando com ele e ela estava por perto, estava conversando com ele ele tinha 4 aninhos. por aí. "Ah, eu, eh, tenho que procurar seu capacete e tal. Não sei onde é que tá." E aí ela me ouviu falando isso, e ela pegou o capacete que estava, assim, em uma prateleira alta dentro de um armário, que eu não tinha visto. E ao invés de ela falar: "Olha, fulana, tá aqui o capacete. Eu vi que você tá procurando, toma aqui", né. Que seria, o ideal, eu imagino, na minha cabeça, né. Ela simplesmente pegou e jogou o capacete com toda a força no chão. <chuckles> Jogou no chão
Tá. Uhum. Uhum. Tá. Uhum. Tá. Uhum. Sim. Nossa. Jogou, assim, no chão e Caramba.
e saiu e saiu pela porta, bateu a porta na minha cara e saiu, nem me falou absolutamente nada. Sabe, então, era esse tipo de interação que ela tinha comigo.
Uhum. Nossa. Ficou Aham. E você tem assim uma ideia por que que ela agia assim?
Foi horrível. <chuckles>

Ai o meu perrengue, foi que essa família, que foi a 2ª família, né, hã que eu estava morando com eles, eles tinham como se fosse uma casa de campo, e a gente meio que se mudou, né, temporariamente para essa casa de campo totalmente isolado do mundo. Era o interior assim, muito isolado, não tinha nada para fazer, óbvio era pandemia mas assim, nada era só floresta e é isso e eu saía para caminhar durante 6 horas, em 1 dia, e voltava e não via nada, só campo.
Uhum. Está. Está. Hum. Nossa. Aham. Nossa. É bom que o vírus não estava perto, né. <laughs> Ah.
Sabe, então foi um perrengue para mim. Tem essa vantagem, né, teve essa vantagem, eu e eu não peguei, não peguei covid inclusive. É. <laughs>
Olha, legal. Então você acha que foi difícil a questão de morar longe, né, não a questão de estar com eles, né?
Pois é, mas olha passei, a pandemia e a quarentena assim com os meus se chefes. Então você imagina
Hum, está.
sabe você passar, eh, foi assim
Bem, você assim. É porque aí você não você não podia fazer nada, né, tipo assim, não é que não podia fazer nada, mas você estava sendo meio que observado todo o tempo, né.
Não. Exatamente então eu estava, assim, fazendo quarentena no meu trabalho, e eu estava em um país novo ainda não estava super, né, nova aqui no país ainda nessa coisa, nesse ânimo de conhecer pessoas, de fazer novas amizades, de sair, conhecer lugares novos, isso foi completamente interrompido, né, e eu não tinha para onde correr, então
Uhum. Uhum. Não tinha para onde você correr, né.
<laughs> Foi muito complicado, foi um perrenguezinho, viu?
Olha. Que loucura pensar nisso mas, sobreviveu aos perrengues, né.
Ai. Sim, tem história para contar, e no final valeu a pena, os perrengues valeram a pena.
<laughs> E aprendeu você aprendeu bastante com esses perrengues?
Aprendi, eu aprendi, aí eu ainda estou aprendendo, e o maior é isso, é me posicionar e falar mesmo sabe, abrir a boca e falar o que que está me incomodando, é isso que eu tirei. <laughs>
Hum. Sim. Sim. Sim, sempre é bom, né, sempre é bom falar mesmo o que você sente. E olha, espero que você tenha aprendido bastante com os perrengues, aprendido a se posicionar, a falar e tudo mais, viu? Mas olha eu adorei ouvir a sua história hoje, seus perrengues aí como au pair muito obrigado por compartilhar comigo viu?
Sim. Uhum.